Beda divisi saya nyampur, tuh, kuh ke divisi lain Kak, saya nyampur.
Oh, oke oke.
Ikut ke divisi lain, kan, lagi santai, kan, di bawah kantor, kan, di lantai bawah gitu terus kita lagi rencana pengen makan siang, kan, di luar kantor, kan. Kita nyari-nyari warung gitu di mana makan siang yang enak gitu, tiba-tiba ada tuh 1 orang yang datang Kak. Wah hari ini itu, tuh, acara aqiqahan Kak, di rumahnya ini, di rumahnya Fajrul namanya, kan, kayak gitu, Fajrul, oh
Iya.
ada, tuh, yang respon, "Oh iya betul, hari ini, yuk ke sana yuk, kebetulan baru makan siang, nih." Ya, kayak gitu, kan. Nah.
<laughs> Wah, itu, sih, ini, ya, cukup random, ya, Kak. Tiba-tiba aja gitu.
Cukup rendah. Hmm. Dan Ada kami ber 3 orang di situ merasa kayak aneh, kan, maksudnya, wah <tsk> kayaknya kita nggak usa nggak usah ikut, deh, karena kita, kan, nggak terlalu akrab. Yang 2 orang tadi itu mungkin cukup akrab dengan Fajrul itu, kan.
Oh, oke, iya iya iya. Apalagi acaranya, kan, aqiqah, ya, Kak, yang mana cukup personal gitu.
Heeh, tapi saya nggak Ketika a personal banget, iya. Jadi, mungkin kita ke sana nggak enak juga. Tapi waktu itu kita iya-iyain juga, kan, iya-iya, ayo-ayo, ya, kan. Karena kita pengen makan siang di luar daripada milih sibuk lagi pusing mak makan di mana, ya, kan. Belum bayarnya gimana, ya, kan, mending nyari yang gratisan aja, kan.
Oke. Oh, gitu. Terus apa, tuh, Kak yang terjadi? Berarti, kan, ini habis itu perjalanan ke rumahnya gitu ya? Ke rumah apa kemana, tuh, Kak? Oke.
Kita Iya perjalanan ke rumahnya. Perjalanan ke rumahnya. Biasanya, kan, kalo ke acara gitu kalo misalkan kita diundang kita bawa apa, ya, kado atau apa gitu, kan. Tapi waktu itu kita benar-benar datang tanak tangan kosong gitu Kak, waduh nekat banget datangnya tangan kosong, kan.
Iya, bener bener bener.